Ma le circostanze più che altro. E poi, come sappiamo, il sentimento più grande che possa esistere, più forte, che riesce a trascinare tutto, che è l'amore. <chuckles> Ah, non ha confini. Ehm, quindi sicuramente se anni mhmm, cioè tanti anni prima m'avessero detto: "Ehm, guarda conoscerai questa persona che vive in America e p tu andrai a vivere in America," mi sarei fatta una grande risata, perché era l'ultimo posto al mondo <chuckles> dove <chuckles> io pensavo di poter andare a vivere, non non mi interessava, non ho mai dimostrato nessun interesse nei confronti dell'America di quella cultura, del modo di vivere, nulla, 0.
Mh-mh. <chuckles> Certo. Mh-mh. Mh-mh.
Però lui viveva già in America, anche se non era americano, lui <smacks lips> era, <clears throat> ehm, i è irlandese, ehm, però ci siamo conosciuti in una circostanza particolare in Italia, ehm, e da lì insomma, ehm, è nata questa relazione all'inizio insomma così a distanza, perché comunque il mio inglese faceva veramente ridere all'epoca, per cui <chuckles> comunicavamo veramente in maniera molto elementare, e più che altro una comunicazione fatta di sguardi forse. E poi, ehm, da lì ci scrivevamo, poi appunto io sono andata a vivere in Irlanda dove comunque lui c'aveva la sua famiglia, per cui quando tornava in Italia a visitare la sua famiglia tornava anche per me.
Okay. Okay. Mh-mh. <chuckles> Certo. Mh-mh. Mh-mh. Okay.
E dopodiché, dopo aver vissuto tanti mesi insomma in Irlanda, ho detto: "Vabbè, se dobbiamo capire se questa relazione funziona o meno, l'unico modo è v stare vicini." Quindi ho fatto il grande il grande salto. <chuckles>
Certo. Beh, alla fine guarda, per quanto riguarda la lingua, il linguaggio dell'amore come si dice è universale, quindi insomma sicuramente quello ti ha aiutato. Senti, volevo farti una domanda particolare, se tu non te la senti di di rispondere però, ehm, insomma sentiti sentiti libera. Hai mai vissuto con il senso di colpa di aver lasciato magari i tuoi genitori oppure è una cosa che non ti appartiene?
<chuckles>